ค่ะ คือว่าทางเราเนี่ย ช่วงเนี้ยอะค่ะ รู้สึกว่าถูกมองข้ามในที่ทำงานไปอะค่ะ แล้วก็เหมือนเวลาประชุม อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ค่อยจะได้รับ การยอมรับ เหมือนเสียงของเราอะ ไม่ค่อยได้รับฟังเท่าไรเลยอะค่ะ ก็อยากจะมาระบายให้ฟัง แล้วก็อาจจะขอคำปรึกษาด้วยอะค่ะ ถ้าสามารถช่วยได้นะคะ
อือฮึ เข้าใจเลยครับว่า สถานการณ์เนี้ยมันทำให้คุณอะ เอ่อ รู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจ แล้วก็เป็นกังวลอยู่อะครับ เข้าใจจริง ๆ ครับ ทีเนี้ยอะครับ อยากจะสอบถามว่า คุณได้เคยสังเกตไหมครับว่า ก่อนหน้าเนี้ยเราอะได้รับการยอมรับยังไง มีการให้ เออ เราพรีเซนต์มาก หรือว่าน้อย บ่อยแค่ไหนอะครับ? แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยครับ เกิดขึ้นเมื่อไรครับ? แล้วทีเนี้ยอะครับ คุณอะครับ รู้สึกว่าตัวเองอะอยากได้รับการยอมรับด้านไหนอะครับ? เช่นว่า เออ ปกติฉันอะจะได้รับงาน ได้รับมอบหมายในการพรีเซนต์งานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเนี้ยอะครับ อย่างเงี้ยเป็นต้นอะครับ พอจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับ?
อืม อา ค่ะ ค่ะ คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้อะค่ะ เหมือนมันเป็น เอ่อ หัวหน้าคนเก่า ซึ่งตอนเนี้ยเขาไม่อยู่แล้ว แล้วเราคิดว่า ณ ตอนนั้นอะค่ะ คือเราสนิทกับเขามากเลย เหมือนแบบเรารู้ว่าเขาอะ แบบแค่มองตาก็รู้ใจอะ เหมือนเขารู้ว่าเราทำงานยังไงเนาะ โดยที่เราแทบจะไม่ต้องไปแบบว่าพยายามที่จะเหมือนแสดงออกให้ใครเห็นเลย คือเขารู้อยู่แล้วว่า เราอะเหมือนขยัน แล้วก็แบบทำงานเป็น แบบทำอะไรยังไงได้บ้าง เขารู้ แล้วก็ แล้วทีนี้พอมันเกิดเรื่องที่เขาไม่อยู่อะค่ะ เขาบอกแบบออกไปแล้ว แล้วทีนี้มันเป็นหัวหน้างานคนใหม่แบบเซตใหม่เลย ทีนี้ก็ เราก็พยายามที่จะเหมือนแบบ พยายามปฏิสัมพันธ์เนาะ เปิดใจแบบพูดคุยกับเขา แต่เรารู้สึกว่า เขาไม่ได้อยากรู้จักพนักงานอะค่ะ เขาก็ทำงานของเขาอยู่ในออฟฟิศ ไม่ได้อยากจะมา ทำความรู้จักอะไรพวกเราสักเท่าไร คือมัน มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วตอนนี้ที่รู้สึกแบบนี้นะ เหมือนแทบจะ พนักงานในองค์กรแทบจะทุกคนเลยค่ะ มันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าเลย แล้ว <tsk> เหมือนเรามีการคอมเพลนเรื่องหลาย ๆ เรื่องไปอะเนาะ อย่างการประเมินผลงานประจำปีแบบเนี้ยค่ะ ก็แบบ คือปีที่แล้วเราก็ได้รับการประเมินอย่างดี เออ ผ่านด้วย ได้เงินเดือนขึ้นด้วย เราก็รู้สึกว่า เออ มันดีจังเลย มันอัน มันเป็นระบบที่ดีที่ควรจะเก็บรักษาไว้อะเนาะ แล้วทีเนี้ยพอหัวหน้าคนเก่าเขาไม่อยู่ แล้วเป็นคนเนี้ยอะค่ะ แล้วเราก็ถามเขาแบบ 3 รอบแล้ว เพราะมันเลยระยะเวลาที่เราควรจะได้รับการประเมินไปแล้วอะค่ะ เขาก็เหมือนแบบบอกตัดไปอะ จนเหมือนเรารู้สึกว่า เออ สุดท้ายแล้วก็คง คือคงไม่อยากประเมินเรา ใช่ไหม ว่า ม ไม่อยากแบบให้เงินเดือนเพิ่มใช่ไหม แล้วเหมือนแบบพนักงานคนอื่น ๆ ก็ถูกละเลยเหมือนกันอะค่ะ เหมือนพอเราแบบคอมเพลนเรื่องอะไรไป เราก็รู้สึกว่า <tsk> มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเรื่องการสื่อสารน่ะ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหนักมาก ๆ ในองค์กรในตอนเนี้ยอะค่ะ
อือฮึ อืม เข้าใจเลยครับว่า เอ่อ เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริง ๆ อะครับ เพราะว่า เมื่อเขาอะเข้ามาใหม่ แล้วก็ไม่มีการสื่อสารที่ดี ไม่มีการทำความรู้จักที่ดี อะไรอย่างเงี้ย ทำให้ทุกคนน่ะครับ แล้วก็ไม่ใช่ตัวคุณเองนะครับคนเดียวที่รู้สึกว่า เอ่อ เริ่มท้อแท้แล้วครับ สิ่งที่เขาทำ อะไรเงี้ย เออ มันทำให้ความคาดหวังของเราที่มันมีมาก่อนหน้านั้นด้วยอะครับ มัน มันเห็นได้ชัดเลยว่า สิ่งที่เขากระทำออกมา มัน มันทำให้เรารู้สึกแย่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สิ่งที่คุณกังวลมันก็ไม่ได้แปลกเลยอะครับ เพราะว่าทุก ๆ ปีอะครับ เราก็อยากจะรู้ว่า เฮ้ย ความก้าวหน้าของเรามันเป็นแบบไหน เอ่อ แล้วเรามีจุดผิดพลาดอะไร เราจะได้แก้ไขถูกสำหรับ เอ่อ หัวหน้าคนใหม่ อะไรอย่างเงี้ย เพราะหัวหน้าคนเก่าน่าจะถึงเวลาที่เขาเกษียณไปแล้วอะครับ ทีเนี้ยครับ เอ่อ เคยได้คุยกับเพื่อน ๆ ไหมครับว่า เราอาจจะต้องมีการ เอ่อ ทำ สรุปอะครับในแต่ละอาทิตย์อะครับ หรือว่าแยกย่อยเป็นในแต่ละเรื่องอะครับ แล้วก็ค่อยมาทำสรุปในแต่ละเดือนน่ะครับ เพื่อให้เก็บสถิติตรงเนี้ยครับของในแต่ละคนอะครับ หรือว่าใน ในแผนกของเราเองอะครับ เพื่อส่งให้หัวหน้าท่านอื่นน่ะครับ ให้เขาดูอะครับ เราจะได้รู้สึกเบาใจขึ้นตรงเนี้ย เพื่อจะได้รู้ว่าปฏิกิริยาของ เอ่อ หัวหน้าท่านอื่นน่ะที่ว่าอาจจะใหญ่กว่าเขา หรือว่าในแผนกอื่น ๆ น่ะครับว่า เขามีปฏิกิริยากับพวกเรายังไง เพราะว่าหลังจากนั้นน่ะครับ เราจะได้เตรียมตัวถูกครับ เพราะว่า ถ้าเราอะคาดหวังอะกับสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้อะครับ มันจะทำให้เราอะครับ เหนื่อยแล้วก็เจ็บอยู่คนเดียวอะครับ
อือฮึ ใช่ อือ ใช่ ค่ะ อือ อ๋อ อืม คือจะบอกว่า ค เอ่อ ที่ ที่เราทำงานน่ะค่ะมันเป็นแบบองค์กรเล็ก ๆ เลย เราว่า อืม ยึง อยู่ต่างประเทศด้วย มันเป็นแบบ ถ้า ไม่แน่ใจว่า รู้จัก เดย์แคร์ หรือเปล่าอะค่ะ มันจะเป็นเหมือนสถานแบบรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เล็ก ๆ เลยใช่ไหมคะ มันจะมีพนักงานอยู่ประมาณสามสิบคน แล้วก็หัวหน้าเนี่ยก็จะคือเป็นไดเรกเตอร์ เป็นคนที่เขาดูแลเนาะ แล้วเขาก็จะมีรอง มีหัวหน้า มีรอง แล้วก็อีกคนหนึ่งเขาจะเป็นแอดมิน มีคนที่เป็นฝ่ายแบบฝ่ายบริหารจะมีแค่สามคน แล้วถ้าสูงกว่านั้นก็คือเป็นเจ้าของโรงเรียนน่ะค่ะ ซึ่งเขาไม่ค่อยเข้ามายุ่งอะไรแบบในองค์กรสักเท่าไรนักอะค่ะ แล้วพวกเราอะค่ะที่เหมือนทำงานใน ใน เดย์แคร์ เนาะ ก็คือเป็นครูดูแลเด็ก ๆ แล้วเรารู้สึกว่า อืม หลายครั้งหลายคราว ที่พวกเรา แบบว่ามีการ อ่า แนะนำนู่นนั่นนี่ไปใช่ไหมคะ เหมือนคอมเพลน เหมือนพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะค่ะ แล้วเหมือนมันไม่ได้รับการรับฟัง มันไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขเลยอะค่ะ แล้วก็ แต่มีการประชุมกันทุกเดือนเลยนะ ประชุมนู่นนั่นนี่กันทุกเดือน แล้วพวก พวกเรา ร รู้สึกเหมือนเหนื่อยที่จะพูดในเรื่องของปัญหา เพราะว่าพูดไปแล้วเหมือนกลายเป็นว่า เขาก็เหมือนมีข้ออ้าง มีอะไรมาใช่ไหมคะ แล้วก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เราพูดถึง จนพวกเราเหนื่อยใจอะค่ะที่จะพูดถึง สี่ สิ่งที่พวกเราแบบต้องเผชิญอะ พวกเราก็เลยแบบ รึ่ ณ ตอนเนี้ยคือไปทำงาน ไปเลี้ยงเด็กจริง ๆ คือไปโฟกัสกับตัวงาน แล้วก็ที่สิ่งแจ่บ ที่เหลือก็คือ ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมของมันน่ะค่ะ
อือฮึ อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ เข้าใจแล้วครับ เออ มัน มันเป็นปกติอะครับที่ว่า เอ่อ เหมือ เมื่อเราทำอะไรซ้ำ ๆ แล้วอะ มันไม่ได้รับผลตอบรับกลับมานะ มันก็เลยทำให้เรา เออ เหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อกันไปเองอะครับ ทีเนี้ยเห็น อ ปัญหา ใหญ่ ๆ มากเลยอะครับ เนื่องจากเขา มันเหมือนว่า เออ เราต่อยต้นไม้เนาะ มันก็ ต้นไม้มันก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ อย่างเงี้ย เราก็เลย เออ เป็นตัวเราที่เจ็บอยู่คนเดียวนะครับ ทีนี้อะครับ อยากให้เปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาครับ อาจจะเป็น เอ่อ การพูดคุยกันว่า เออ ถึงเวลาแล้วนะที่ ที่เราจะต้องย้ายที่ อะไรเงี้ย เพราะว่าตัวหัวหน้าแล้วก็ตัวเจ้าของอะเขาไม่ตอบรับเลย เราอาจจะ เอ่อ มีการแบบ มีการแบบพูดคุยกันน่ะครับในเพื่อนร่วมงานน่ะครับ อาจจะออกจังหวะเดียวกันพร้อม ๆ กัน อย่างเงี้ย มันอาจจะทำให้เขาอะเข้ามาคุยได้ครับ เพราะว่าตัวหัวหน้า อืม ตัด ตอนนี้อะเลอะ เท่าที่ฟังมาเริ่มตัดได้แล้วครับว่า ไม่ ไม่สามารถจะคุยกับเขาได้เลย เพราะว่าเหมือนเขาเบาท์ใส่ อะไรเงี้ย เราอาจจะ เอ่อ ต้องทำแบบเนี้ย เพราะว่าตัวเจ้าของอะจะได้รับรู้ปัญหาทันทีเลยครับว่า เฮ่ย! ถึงเวลาแล้วที่ถ้าเขาจะ อยากจะรักษาผลประกอบ การไว้อะ เขาจะต้องเข้ามาคุยครับ ทีนี้อะเนื่องจากมันมีปัญหาแบบเนี้ย มันทำให้เวลาที่คุณไปทำงานอะมันรู้สึกเหนื่อย บางที บางครั้งอะคุณอยากจะพัฒนาบางส่วนแล้วมันไม่ได้รับการตอบรับอะ หรือว่า เออ ปัญหาที่แบบมันไม่ได้รับการแก้ไขอะครับ เหมือนว่า เออ มีบอกไปแล้วนะว่า ปัญหามันอยู่ตรงนี้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราอยากจะอธิบายต่อว่า ทำไมเราถึงคิดอย่างงั้นน่ะ แต่ว่าเขาเงียบใส่ เราก็ไม่สามารถอธิบายได้ อย่างเงี้ยครับ อืม ก็เลยอาจจะ เฮ่ย! ทำการหาที่ใหม่ไว้ก่อน อะไรเงี้ย เพราะว่างานของเราอะครับ ชีวิตของเราอะครับ เราก็ต้องดูแลตัวเองอะเนาะ เราก็ต้องคิดถึงตัวเองอะครับ เมื่อ เมื่อเขาไม่ประเมินให้เราอะ เราก็ไม่รู้ว่า ความก้าวหน้าของเราอะมันจะอยู่ตรงไหนอะครับ? เราก็จะพัฒนาตัวเองต่อยังไงอะ? เพราะว่ามันไม่มีการประเมิน อย่างเงี้ยครับ แบบ อาจจะแบบมันต้องถึงเวลาเรามองแล้ว <chuckles>
อื้อฮือ อือฮึ ได้เลยค่ะ <chuckles> <chuckles> คิด อยู่เหมือนกัน อะฮะ อืม อือฮึ ใช่ ใช่ค่ะ อือฮึ ใช่ ๆ อืม ใช่เลยค่ะ อือฮึ เอาจริง ๆ คือมัน มันทำให้เรา มันทำให้เราอยากจะออกจริง ๆ อะค่ะ เพราะว่าหัวหน้าคนนี้เลยอะค่ะ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดจะออก เราทำที่นี่มา 3 ปีแล้วอะ แล้วเราก็รู้สึกว่า คือเราทำมาตั้งแต่โรงเรียนเปิดเลยอะค่ะ คือเราเป็นคนแรก ๆ ที่อยู่มาจนถึงทุกวันเนี้ยได้อะ เราก็ทนมามากนะ คือเหมือนเจ้าของเขาก็ เขาก็เอ็นดูอะค่ะ เขาก็เหมือนแบบว่าเพิ่มเงินเดือนให้ อยากให้อยู่ต่อ เพราะเราอะเคยจะออกแล้วครั้งหนึ่ง เพราะมันเหนื่อย มันเป็นงานที่เหนื่อยมากจริง ๆ แล้วก็คนแบบอย่างเงี้ยค่ะ เข้า ๆ ออก ๆ เยอะ ทีเนี้ยเขาก็ขอเพิ่มเงินเดือนให้เรา แล้วขอให้เราอยู่ต่อ อะ เราก็อยู่ต่อกับเขามา จนจริง ๆ อย่างที่คุณบอกอะค่ะ ว่า เหมือนถ้าพนักงานพร้อมใจกันออกหมดใช่ไหม? อันเนี้ยมันเป็น ที่ว่าบอกว่าหัวหน้าเก่าอะค่ะ เขา อ่า ไม่อยู่แล้ว คือมันมีคนที่ทำแบบนี้กับเขา แล้วทำให้เขาต้องออก เพราะว่ามีพนักงานที่ไม่ชอบเขา แต่สำหรับเรา เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง คือเรา คุณไม่สามารถทำให้คนทุกคนแบบรักคุณได้ ใช่ไหมคะ คือมันก็ต้องมีคนชอบและไม่ชอบคุณ น โดยเฉพาะในหน้าที่การงานเนาะ แต่เราก็ ห หัวหน้าคนเก่าอะ อย่างน้อยเขามีการสื่อสารที่ดีนะ เขารู้เรื่อง คือเขารู้แบบกฎระเบียบ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันเป็นโรงเรียนในต่างประเทศอะค่ะ กฎระเบียบมันจะเข้มงวดมาก คือเขาอะ แบบเทรนมาดี เขารู้ เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในที่ทำงาน คือถามอะไรก็ได้คำตอบ คนเนี้ยเป็นคนที่รู้สึกว่า คุยอะไรแล้วแบบ ได้ ได้คำตอบอะ อือ คุยปุ๊บมาปั๊บ คือแล้วแบบความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์คือดี คือออก มีการออกไปกินข้าวด้วยกัน ออกไปเที่ยวด้วยกัน คือแบบเขาสามารถทำให้เรารู้สึกว่า เออ เนี่ยเราเข้าถึงเขาได้ เราคุยกับเขาได้ คนเนี้ย มันทำให้เรารู้สึกแบบว่า เออ เราอยากอยู่ต่อเพราะเขา แต่อย่างที่บอกค่ะ พอมันมีคนไม่ชอบเขาเนาะ ไม่รู้ว่าเขาแบบหมั่นไส้หรือเปล่า หรืออะไรนะ แต่มี มีครูที่ออกเพราะเขาประมาณ 3 คน ทีเนี้ย เจ้าคน เรื่องไปถึงเจ้าของอะค่ะ เขาก็เลยเหมือนให้หัวหน้าคนนี้ออกไปไง แล้วก็กลายมาเป็นคนนี้ ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่า คนเนี้ยคือเป็นคนที่ 3 แล้ว ที่มา แล้วเรารู้สึกว่า โอ้โฮ! มัน มันแย่ มันแย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่า อ เราอะอยากออกจริง ๆ แต่เราก็เกรงใจเพื่อนร่วมงานแหละ แต่ก็บอกเขาอยู่ว่า เออ เรามองหางานใหม่ไว้แล้วนะ เพื่อนร่วมงานก็แบบว่า เออ ถ้าไปฉันไปด้วย แบบนี้เลยอะค่ะ จะจับมือกันไป ก็แบบอย่างที่คุณ แนะนำเลย คืออยากจะออกกันแบบพร้อม ๆ กันเลย เพราะว่าเรา พวกเราถูกมองข้ามกันจริง ๆ อะ แบบเนี้ยก็เป็นช่วงจะ แล้วใช่ไหม ปีที่ผ่าน ๆ มาเนี่ย เขาจะมีของขวัญให้คุณครูตลอดเลย ครูในที่ทำงานแบบ 10 กว่าชิ้นอะ เออ ปีนี้ไม่มีเลยคุณ ไม่มีเลยสักอย่างเดียว คือมันเกิดอะไรขึ้น? เออ <chuckles>
โอ้โฮ มัน อะฮะ อา อะฮะ อะฮะ อะฮะ อือ อะฮะ อา อื้อฮือ อือ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือฮึ อะฮะ อือฮึ อือ เข้าใจเลยอะ เพราะว่าบางครั้งมัน มัน มันไม่ได้แบบเป็น เป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวอะ มันเป็นเรื่องของ เออ ความรู้สึกด้วยอะครับ ที่ ที่เราต้องการอะครับ แล้วก็ทำงานอยู่กับเด็กอะ อือ ก็ ปัญหามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอะครับ เนื่องในจากน้อง ๆ เขาก็เอเนอร์จีเยอะเนาะ ก็เลยเข้าใจคุณเลยอะว่า เออ คุณก็อยากแบบ แก้ปัญหาในบางส่วนด้วย เพราะว่าคุณก็ต้องรับมือกับน้อง ๆ ทุก ๆ วันนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้คุณจริง ๆ นะครับ ให้ พบทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับผม
ความสบายใจ ใช่ เออ ใช่เลยค่ะ อืม ใช่ อืม อ๋อ ค่ะ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยวันนี้ที่รับฟัง แล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ ไว้ถ้ามีโอกาส จะมาขอคำปรึกษาใหม่นะคะ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ คุณทำได้อยู่แล้วครับ รักตัวเองให้มาก ๆ นะครับผม
ค่ะ สวัสดีค่ะ